لأ، يعني هو بيكون صعب شوية. في ناس يعني م م ما عندهاش القدرة إنّها تقعد يعني تحلِّل الكلام أو تفتكر آه، ده هي لمّا تقول الكلمة دي تبقى زعلانة، لأ، ما مش مش كل الناس عندها الكفاءة دي. فهي رسالة عبارة عن رسالة بتبقى يعني مش أكتر من استخدام لحاجات سريعة، آآ مالهاش علا حاجة بالعلاقات، يعني ممكن يالّا ممكن نتقابل دلوقتي، طب خُدي بالِك في حاجة مضايقاني عايزة أقول لِك عليها، ممكن كده. لكن كتحكي الموضوع ويتفهَم بقى ويتفهَم صح، لأ ما أفتكرش. آآ، وكمان أنا يعني أنا رأيي ال لمّا يكون في مشكلة أو أو حاجة مزعّلة حد آآ، ات بيتهيّأ لي الصح إن ما يعتمدش ولا الرسالة ولا الvoice. آآ لإنّه ممكن آه، لإنّه ممكن يعني يكتب وهو غضبان، فيكتب كلام ممكن ما ياخدش باله منّه، ممكن يعمل voice صوته ونبرته تبقى مش حلوة التاني يفهمها غلط، فتبقى عمل مشكلة أكبر. فيعني أنا شايفة أ يعني هو وسيلة لل لل نلاقي بعض أو نطّمِن على بعض أو يعني لو حاجة مهمة نحاول نوصَّلها لبعض، لكن خلافات ومشاكل، لأ، مش مش كُفء للموضوع ده.
بالضبط آه. إمم. ماشي. إمم، إمم. إمم. إمم. يعني إمم. آه. ينزلوا يتقابلوا على طول. إمم. ماشي. إمم، إمم. جميل. إمم، إمم. طب بتشوفي بتشوفي ال الرسايل أحسن لناس آآ، ال الناس مثلًا اللي هي بقى عندها مثلًا ممكن نقول ما بتعرفش تتكلّم كويس أو حاجة زي كده، آآ إن هو بيخلّيهم يفكّروا كذا مرّة قبل أمّا يكتبوا أو يبعتوا الحاجة اللي هم بيبعتوها والّا برضه آآ، ده بي بيحصل؟
يعني أنا واحدة من الناس ساعات بابقى في مواضيع مثلًا أنا مُحرجة فيها، ما أحبّش أقولها أو أتّصل، فباخلّيها رسالة، عشان خاطر أنا مش عايزة أتحرج صراحة. يعني ساعات الرسالة بتبقى مُنقِذ وحَل، آآ، باطلب طلب من حد أو حاجة فأنا مُحرجة خايفة يعني مش عايزة يعني أسمع رفض في ودني فباخلّيها رسالة أفضل يعني، ده بالنسبة لي أنا هي هي بالنسبة لي بتخدمني أوي في النقطة دي، طبيعية وجميلة خلاص.
إمم. ماشي. جميل، آه. إمم. أيوه، أيوه. ماشي. إمم، إمم، إمم. جميل. تمام. طب وف آآ، ف في الشغل بتاعِك بقى هو أ أ يعني قصة الرسايل دي برضه بتسهِّل عليكِ الموضوع والّا بتحبّي بقى لأ، الرسمية أكتر في إن إحنا نتقابل ونعمل اجتماعات ون ونروح نتكلّم في التفاصيل مثلًا بقى أو حد يتكلّم في مكالمة أو حاجة زي كده؟
إمم.